Okay, ja, ja, also es ist wahrscheinlich irgendwie so 'n Schlachtruf oder so hört sich das an. <chuckles> Also, vielleicht auch so international, ne? <chuckles> Irgendwie so zum Auf Aufheizen, ja. Und, ähm, w wieso fällt dir dieser Song ein?
Ja, das kann durchaus sein. Mhm, das kann durchaus sein. Boah d d da habe ich 'ne schöne Erinnerung zu. Ich meine, das Lied habe ich zum 1. Mal b in 'nem bei 'nem Film gehört. Ich glaube, es war, äh, 2018, „Guardians of the Galaxy“, ist 'n Film von Marvel. Ähm, d das ist so 'n bisschen so 'n Sci Fi Sci Fi-Film. Da geht's um 'ne Truppe, die gemeinsam, äh, äh, d das, äh, das den Weltall beschützen und, äh, es ist auf jeden Fall 'n sehr, sehr cooler Film, kann ich dir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe den ich habe das Lied auf jeden Fall das 1. Mal da gehört und ab da ging's quasi nur noch 'ne Dauerschleife, egal, wo ich bin. Vor allem morgens, wenn ich dann, äh, äh, meinen Tag starte, ist es in meiner Playlist drin. Ich habe da so 'ne morgendliche Playlist, äh, wenn ich mich danach fühle, zum Beispiel sonntags mache ich da ziemlich gerne, wenn ich so 'ne gute Stimmung einbringen will, ähm, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe und gefrühstückt habe und 'n bisschen sauber mache das Haus sonntags, das ist nämlich 'n bisschen so Saubermach-Tag, da, äh, höre ich das Lied.
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm. <chuckles> Okay. Mhm. Also, das ist dann so 'n so 'n Song, der dann erst mal Stimmung macht und dich irgendwie aufweckt, es in die Richtung?
Definitiv, ja, genau.
Mhm, mhm. Und, äh, wenn du dir das Lied dann anhörst, denkst du dann auch jetzt noch an diese Szenen in dem Movie, den du erwähnt hast?